Ay tawag dito pag ganyan namang stress ka dapat eh medyo relax-relax ka lang wag mo masyadong dibdibin at, ah, magsumikap lang eh yun, yun eh magsumikap ka maigi, ah, kailangan kasi pag nai-istress ka halimbawa meron kang hinarap na problema no dapat
Mm. Oo.
harapin mo yun sa susunod eh ayusin mo rin yung paghandle ng pera para hindi ka na babalik sa problemang katulad nung hinaharap mo ngayon, di ba? Yun lang naman yun eh.
Mm. Tama sang-ayon ako diyan, mm.
Di ba? Kasi kung uulit-ulitin mo yung habit na yun nagkakamali ka dahil sa hindi mo alam mishandling ng pera ay wala talaga mai-stress ka nalang palagi.
Oo ang mangyayari di ba? Oo.
Nangyayari sa'yo yun, oo. Ikaw ba?
Alam mo ako nung may pagkakataon na talagang nai-stress ako sa pera eh nung pandemic, parang naiisip ko parang hindi din sapat yung sahod ko, ah. Parang hindi ko ko parang, mas deserve ko mas marami ganyan parang, ah, lalo na pagka bayaran talagang nai-stress ako nun parang walang natitira sa iniipon ko ganyan and alam mo pinaintindi na lang sakin ng asawa ko kung paano ba yung budgeting eh, parang, ah, in-explain naman niya kung, ah, may pinupuntahan naman talaga yung pera ko ganyan, hindi lang naman talaga pang, ah, hindi lang naman talaga sa wala napupunta tsaka ano yun pala, kasi siya yung pinagbu-budget ko talaga eh hindi ko naman kasi alam i-handle yung pera ko parang sinabi niya na oo eh, mga babae kasi eh forte nila yan eh di ba?
Oo. Oo oo. Totoo naman. Yun. Oo, oo. Oo. Pareho tayo. Pareho tayo, oo, oh hindi, seryoso pareho tayo, oo pareho tayo.
Mm, mm, eh yun in-explain naman niya na kahit mag maliit na bagay nagtatabi din naman pala siya. So nung narealize ko yun na okey naman pala yung sitwasyon namin talaga parang na aano lang talaga ako kasi, ah, medyo mababa yung sahod ko parang isang taong kasi walang increase dun dahil sa pandemic ganyan. Eh syempre naging stagnant yung sweldo eh parang na-stress din ako dahil dun eh tsaka nung narealize ko naman na okey naman pala kami finan yung financially ganyan at ras nagtatrabaho pa yung asawa ko ganyan, ah, medyo nawala yung stress ko na yung anxiety ko na parang kulang yung pera eh nawala, oo yun naman ang nangyari sakin.
Yun. Oo. Oo, oo. Oo. Yun. Nawala na lang. Yun.

Kami nga mag-asawa eh, nung wala pa kaming anak, dalawa kami nagtatrabaho, medyo nag ito isa rin sa pinag sisihan namin na, sana na maximize namin yung ipon nung panahon na yun nung dalawa pa lang kami. Tapos nung nag pandemic pa, eh, parang nag-work from home kami pareho, eh di sana na u na-maximize din namin 'yung libreng pamasahe, 'di ba? Ay libreng pamasahe, yung walang pamasahe.
O. 'Yun. Oo. Oo. Oo tama. 'Di tama iyun, oo. 'Di iyun oo.
Mm. Eh, ano naman nakapag ipon ano pala, ang nangyari pala nun ang kasal pala yung pinagipunan namin, so ang ending pagkatapos ng pandemic, eh, wala rin kaming ipon ganiyan, eh, tapos dumating na 'yung nagka-baby na, dumami na yung responsibilidad, eh, ang hirap na rin mag-ipon 'no, siyempre imbis na, itatabi mo yung pera, siyempre iisipin ko na 'yung pangangailangan nung anak ko, 'yung diaper niya, yung gatas niya, 'di ba? Eh mahirap din siguro kailangan lang talagang, ah, dumiskarte 'no? Ah, tayo bilang padre de pamilya dapat di tayo maubusan ng paraan para kumita talaga 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Naku, oo. Mismo, mismo. Tama. Tama, tama. Naku, sinabi mo oo, sinabi mo. Pati, alam mo nabanggit mo iyan 'no, 'yung anak, yan ang game changer. <chuckles> Game changer talaga 'yan kapag nagkaanak ka. Oo, 'di ba? Kasi gatas, ah, siyempre pagkain, o tapos diaper, oh 'di ba? Tapos kapag lumaki na, uniform sa es sa eskwelahan, oo, ga gamit, ma matrikula, oo, 'di ba? Tapos iyan na nga, nasa high school, oo, pamasahe, pang-commute, 'di ba? Oh, pamba pambaon
Oo. Te mismo, mismo. Game changer talaga. Oo. Oo. Oo. Mag-aaral naman, oo. Matrikula naman ang aanuhin mo. Mm. <chuckles> Oo. Eh, tapos magka-college pa iyan, dalawang semester 'yung enrollan, 'di ba? Wala na talagang katapusan.
Oo, hindi hindi pa tapos iyan, kolehiyo, oh 'di ba parang game changer iyan, 'di ba? So.
Mm. Oo. Oo iyun nga, eh, ano nga eh, minsan nga iniisip ko kung kaya ba ng dalawang trabaho puwede, eh, 'no? Kaso yung setup kasi dito sa Pilipinas, ah, bawal yung ganon, 'di ba? 'Kumbaga sideline-sideline lang talaga yung isa. Eh, ikaw lang din namang humihi ah, kumuha ng sideline, depende sa industry na ah, pinagtatrabahuhan mo, 'di ba? Um
Oo. Oo. Tama, tama, tama. Naku, tama, tama, tama.
At saka ano eh, um, isa talaga sa plano din naming mag asawa, eh, magka business din talaga. Kahit na maliit lang o kahit na online lang, ah, basta may income na pumapasok, eh, malaking tulong din 'no? Mm, bukod sa sweldo, 'di ba?
Pati ah Yu Oo. Tama, tama.